Ты знаешь, а я вообще в этом плане богата. То есть, э, в моей жизни большое значение имело образование, и не только, и формальное, и неформальное. И в моей жизни было немало, ну, взрослых, что ли, значимых взрослых, которые меня чему-то учили. И вот сегодня хочется вспомнить мне, наверное, про, а, женщину, которая была моим первым репетитором по английскому языку.
Вау. Так. Ага, поняла. Мгм. Вау.
И произошло это довольно спонтанно, потому что в моё время как бы не было принято вообще иметь репетиторов. Во всяком случае, вот, в моём окружении и в моей семье это было что-то такое вот не ну, не традиционное вообще.
Мгм. Так. Поняла. А вот можешь рассказать, вот давай вернёмся, отмотаем чуть-чуть вот. Ты говоришь, это нетрадиционно, а вот кто решил, что у тебя будет репетитор по английскому языку? Ты, родители или кто-то посоветовал им, если даже в окружениях не было?
Мгм. Мгм. Э это было достаточно спонтанное решение, сейчас поясню. М. Дело в том, что в то время, как бы, считалось, что
Мгм. Мгм.
Ну, вот репетиторы были только у отстающих детей, и иногда это даже было, знаешь, насильно как-то бывало, что, м, я просто сейчас с высоты опыта смотрю на это. Это очень забавно, потому что в наше время тратятся огромные деньги на репетиторов многими родителями. А когда-то то есть ещё ходят за учителями, уговаривают. А когда-то, например, когда я в школе училась, учителя могли оставлять в своё свободное время после уроков бесплатно, а, сидеть со слабыми детьми, и это считалось ещё и наказанием. В наше время ты не допросишься учителя, чтобы он после уроков остался с твоим ребёнком.
А. Мгм. Поняла. Конечно. Так. Так. Да. Мгм. <laughs> Да, ты Ой, это ты, кстати, очень чётко подме ну, подметила ты, что действительно, мне кажется, сколько там, 20 лет прошло, да, с того момента, когда оставались, было ну, чуть больше, да, и вот сейчас это что? Как какие 5 минут? У меня дела.
Мгм. Ну, чуть больше. Мгм. Мгм. Это на самом деле даже правильно, потому что больше уважения, мне кажется, возникает. А тогда просто это были какие-то святые подвижники. Ну, соответственно, так как я училась, э, хорошо и даже, наверное, отлично, то как бы, э, никогда не возникало потребности в репетиторах, и как-то даже это было что-то, ну
Так. Так. О.
Н не не из моей жизненной истории. Да, наверное, у меня никто в классе не занимался с репетиторами, даже из тех, кто послабее учился, как-то все пытались сами либо друг другу помогали. Вот, например, некоторые ребята меня просили, а, объяснить им какие-то задачки, там, теоремки, что-то. Э, да, то есть даже могли, например, э, постучать тебе в дверь, да и сказать: "Слушай, я тут домашку делаю, у меня не получается, объясни". То есть, ну, на дом могли прийти. Такое было время.
Неправильно. А, всё поняла, ага, поняла. А. Вот оно, мгм, поняла. <chuckles>